Ну, э, к конечно, ну, я бы даже сказала, что там не что-то особенное, но что-то узнаваемое. Но это то же самое, вот музыка или актёры, это то, что мы помним, то, что вот связано с каким-то специфическим периодом. Э, ну, и не знаю, я вот всякие, допустим, вот советские комедии, да, вот они очень специфические, вот, и но там было столько музыки, которую мы все помним, на которой мы выросли, и вот те актёры, которых везде видели. Но вот, э, я даже не знаю, вот действительно ли они такие классные, хорошие вот те фильмы, либо вот именно наши воспоминания, они цепляются за тот период молодости и детства. И вот, э, ну не знаю, когда всё это смотрели на Новый год с семьёй. Э, именно вот так вот.
Мгм. Н-да. Ага. Да-да-да. Мгм. Мгм. Конечно. Мгм. Скажи, пожалуйста, а можешь привести пример какого-то старого фильма, который тебе вот лично особенно близок, э, не знаю, в силу ли его художественных достоинств или в силу твоих личных воспоминаний?
Мгм. Ну, слушай, как любой человек, который вырос в 80, я люблю вот советские комедии. Не то чтобы я их прям пересматривала, но на Новый год только. <laughs> Это под Новый год- это святое дело, да, посмотреть какой-нибудь там "Иван Васильевич меняет профессию". <tsk> Э, вот это у меня, наверное, один из любимых. Ну, такие.
Ага, так. Так так так. Ну, уже неплохо. Мгм. Ага. И чем тебе нравится именно этот фильм про Ивана Васильевича? Что тебя в нём особенно цепляет?
Слушай, ну, наверно, юмор, который вот именно такой вневременно
Мгм.
Э, просто добрый, смешной, вот, э, такая немножко абсурдная, м, ситуация. Ну вот он до сих пор смотрится актуальным, в отличие от некоторых других фильмов. Вот типа там, эм, скажем, вот этот про баню-то, как он называется, который все на Новый год смотрят, э, который уже приелся, хуже некуда. Да, да, да-да, вот это тоже. Мне вообще не нравится, да. Но тоже это интересный фильм в том плане, что он вызывает совсем другие эмоции, чем то, как я его помню. Но он тоже интересный в том плане, что да, это такой вот немножко, вот именно ностальгия такая, м.
Так так. Мгм. Так. "Ирония судьбы", или "С лёгким паром!" Он тебе меньше нравится, чем "Иван Васильевич". Я так правильно тебя понимаю? Мгм. Ага. Мгм. Ну, вот это, кстати, занимательно. Ведь оба эти фильма относятся примерно к одному историческому периоду. Ну, я имею в виду время их съёмки, а не то время, которое в них освещается. Вот почему один, э, у тебя вызывает такие тёплые, ностальгичные чувства, а другой отталкивает?
Ну да. Ну, тут уже с дело скорее в сюжете, потому что "Иван Васильевич"- это просто добрая смешная комедия. А вот, эм, "Ирония судьбы" Ну, там больше вызывает вопрос интересно, а почему вот этот герой вообще считается положительным, хотя, <chuckles> э, непонятно, почему вообще ситуация такая странная. Ну, вот когда начинаешь разбирать все такие детали, вообще, о чём, что, в чём тут смысл? И вот как-то непонятно. Да. Но хотя другие вот та такого плана комедии мне тоже, ну, не комедия, вернее драма, это, э, с "Москва слезам не верит". И вот это вот всё, это я люблю.
Мгм. Ага. Так. Мгм. Интересно. Мгм. Да-да.